Certo. E e
E aí, eh eh, eu não tô conseguindo manter muito o foco, sabe. Eu sinto que, ah, e eu falo: "Não, hoje eu vou resolver tal coisa". Eu sinto, aí parece que eu estou devagar, que eu que eu, no nossa, parece que tudo tá difícil. Parece que eu não quero, mas eu quero muito, sabe. Mas eu, ao mesmo tempo eu não quero, meu corpo, parece que tudo fica difícil. E aí eu estou com muita dificuldade, sabe, de me organizar.
Sim. Sim, entendi. Fica assim, procrastinando e enfim É.
Exato. É porque, no fim, assim, né, aqui os doutorados, você aplica como projeto, mas não é um projeto seu, é um projeto que você alinha com o orientador. Então, como eu estou aplicando pra vários, são vários projetos ao mesmo tempo, com vários focos diferente. Muito assim, sabe, aí eu entro nessa procrastinação. <chuckles>
Tá. Entendi. Sim, e Sim, não, e é normal, porque falar se você você tirou 1 mês pra descansar, né?
Aham, foi. Foi 1 mês.
E e você acha que talvez esse 1 mês não tenha sido suficiente para você descansar a cabeça e se recuperar para poder estar <chuckles> pronta para outra, ou você
É
Porque, pelo que eu estou entendendo também você não tem muita opção, né. Você já tem que começar a submeter seus projetos. Então vai ter que ser esse ou se, né. <laughs> Hã.
Hoje Exato. Exato. Hoje Aham, exato, então hoje eu olho pra aquele 1 mês, eu vejo que não foi suficiente, sabe. Na época eu achava, eu falei: "Nossa", depois de 1 mês, eu falei: "Nossa, tô pronta pra outra, vamos embora".
Tá. Sim.
Mas de fato, assim, passou 1, 2 semanas eu já estava assim: muito dispersa. Eu já estava sofrendo bastante pra fazer todo esse processo ainda estou, né, nessa briga interna de: "Ai, precisa escrever, precisa estudar, precisa fazer as coisas". Eh, e, assim, apesar de eu eu ainda ter um tempo, um prazo, eu ainda tenho muita coisa pra fazer, sabe. Eu não posso perder muito tempo, senão eu perco essa rodada, só ano que vem. Por isso que não queria, sabe. <laughs>
Sim. Cer Ce Certo. Entendi. E e então co você tem que subsme submeter isso qual que é seu limi assim, a primeira data que você teria que estar submetendo, eh, projetos agora, vi qual que é sua janela de tempo pra você trabalhar nisso?